Paar paar Wochen sind's. Also, so, es ist ist noch nicht so ewig lang, sondern einfach nur 'n paar Wochen. Und ich merke aber irgendwie also, es gibt dann auch bessere oder schlechtere Nächte, ne? Also, ich bin halt die ganze Zeit am Grübeln, woher das kommen kann. Ob das dann vielleicht doch so ist, dass irgendwie 'n Thema in mir so doll arbeitet, dass mich das manchmal so dann den Kopf vielleicht nicht ausschalten lässt im Sch also, ich weiß es nicht, was glaubst du, das kann sein, dass das 'n Stress ist, den ich mit in den Schlaf nehme?
Mhm. Ja, also, hattest du es denn so wenn du jetzt zurück guckst, wann das circa angefangen hat, glaubst du, dass das, ähm oder ha ja, hattest du da irgendwie 'ne Veränderung? Also, ob das jetzt im Alltag ist oder auf der Arbeit oder vielleicht hast du auch so neue M Medikamente eingenommen, das hat man ja auch manchmal oder vielleicht die Umgebung gewechselt so. Glaubst du, du ka äh, du kannst das auf was zurückführen?
Also, ganz eventuell ist es jetzt, weil ich in der Arbeit ich habe noch mal neue Aufgaben, ähm, übernommen und arbeite mehr, aber eigentlich in so routinierten Abläufen, die ich schon kenne. Also, es ist einfach nur so vom Workload mehr geworden. Aber, ähm, vielleicht kann das also, ist das Einzige, wo ich drüber nachdenke, was jetzt wirklich los ist. Ach so, ich habe von einer 4- Tage in eine 5- Tage-Woche gewechselt. Also, es ist schon klar mehr geworden. Aber ich dachte eigentlich, das schaffe ich alles locker und, ähm, genau, stecke das locker weg und es wird sich nicht viel verändern. Aber irgendwie glaube ich, jetzt grade, wo du's sagst, hat das dann angefangen, als ich so wahnsinnig viel angefangen habe zu arbeiten.
Verstehe. Ah, okay, verstehe. Ich meine, das ist sehr wahrscheinlich also, ich bin mir sicher, dass du das auch alles auf der Arbeit richtig gut machst und das klappt ja wahrscheinlich auch, aber es klingt ja so 'n bisschen, wie ich's raus höre, als ob da so 'n bisschen mentaler Stress dahintersteckt. Also, ne, nicht nur du hast ja auch gesagt, die Aufgaben sind mehr geworden. Das ist ja dann auch natürlich was, was dazukommt, aber grade dieses so, ja, von 4 auf 5 und „Ich dachte so, ich schaffe das“, und wahrscheinlich ist ist das dann ja auch so viel mit Nachdenken verbunden und so: „Ach, jetzt so viele Aufgaben mehr, ist das denn gut für mich?“, und so. Ähm, oder sind das Gedanken, die du hast, oder ist das wirklich einfach der pure Stress so vom Arbeiten selber?
Ja. Ne, da hast du recht. Das geht schon wirklich so in die Richtung, dass ich mir denke: „Ah, muss das sein? Will ich so viel arbeiten? Wofür tue ich's?“ Also, klar ist es so, dass ich jetzt meine Karriere da pushe und sage, ich will da einfach super erfolgreich sein und dann in Zukunft wachsen und vielleicht, ne, noch mal das alles steigern. Oder muss das gar nicht sein, ist mir diese Lebensqualität mehr wert? Also, vielleicht ist es einfach so die Balance, die ich grade versuche, wiederzufinden und mich zu hinterfragen selbst, ob das wirklich sein muss, dass ich das alles mir jetzt so aufgeladen habe. Das ist, glaube ich, echt 'n Thema, das so in mir in mir grade ganz, ganz klar zum Vorschein kommt.
Mhm.